そうですね、私は1個行きたいどうしても行きたいところは、一つは南極で、ぬ南極に行くと、一応ごたいりく制覇になるので、やはりちょっと
はい。 ああ。 うんうんうん。 ああ、なるほどね。
絶対に行きたいな、と思ってて、まあ、南極って何があるのって言っても、まあ、ペンギンがいて、まあ、南極大陸にね、ちょっとあううん、まあ、あそこには、あの、街とかないので、まあ、ずっとクルーズ船で周ることになるんですけど、まあ
はう、ね。 はい。 うんうんうん。 え、あ、でも上陸できるんですか？
あ、上陸できますできます。
へえ、うそうなんですね。
はい。まあ、一応、あとは、それぞれの国の基地の人がいたりはしますけど、まあ、うん、そうですね。あとちょっとだけ、なんか、アルゼンチンの、うん、ちょっと町みたいな、ちょっとそこがなってるところとかありますけど、はい、あるそうですね。もう基本的には、なんか、たぶん氷しかないところだと思うんですけど、はい。
ああ、なるほどね。 はい。 はい。 そうですよね。へえ、なんか、犬ぞりとか <giggles> やりそうな。うん。
ああ、犬ぞりもで出来るのかな？ちょっと、ワワンちゃん連れて行かないといけないくなっちゃいますからね。ちょっと、どうなんだろう？あんまり、はい、基地の人とは、たぶん接触とかできないと思うので、観光客が行ける所って多分限られてるとは思うんですよね。うん。はい。
ね。ああ。 ああ、そうなんですね。昔ありましたよね、なんか。 ああ、なるほどね、なんか、イメージとしては、あの、キムタクが出てた
ああ。
あれのイメージですね、基地の人の
あ、南極あれ？
うん。南極大陸でしたっけ？
よく物語かな？あの、昔あれですよね、たぶん、高倉健がやったやつかなのリメイクかな？太郎と次郎って感じですよね？あの、生きてたうん、はいはいはい。太郎ですよね。そうですね、太郎と次郎とかそうですね、あの、世界だと思うんですけど、まあ、ああいう感じを、こう、ちょっと体験まあ、でもね、今、南極とかも、お温度がもしかしたら上がっちゃってるかもしれないですね。うん。
ああ。 ああ、うん、そそうかも。うんうんうん、あ、そうだと思います。あ、そうですそうです！すごい泣いちゃった、はい。 はい。そのイメージです。うんうん。 うんえ。 なるほどね。 ああ、そうかもしれないですね。そいじゃ、自然が多いところの方が都会よりもい行きがちです？
はい。

次はアメリカ、カナダ、えっとメキシコの3カ国開催です。
うん。 ああ、なるほど。へえ、どこになるんだろう。どのどん試合になるんだろう？<chuckles> うん。
はい。 うん、その抽選が、じゅうにがつなんですよ。なので、じゅうにがつにならないと、ちょっと、なんか、プランが立てられない。日本代表がどこに入るか、どこの、えっと、都市でやるか分からないので。ただ、可能性は、非常にカナダとメキシコって、カナダとメキシコと対戦しない限り、まあ、そこには行くことないのかなとはちょっと思ってるんですけど、だからアメリカじゃないかなと思ってるんですけど。はい。
うん。 ああ、なるほどね。はいはいはいはい。 あ、なるほど。うん。 はあ、なるほどね。う。ああ、アメリカも結構いろんな都市ありますもんね。うん。
うーん、ですよね。都市間の移動がやっぱりどうしても、飛行機に多分なっちゃうんでね、ちょっとなかなか。
あ、何試合も見たいんですね。
はい？
何試合も見る予定なんですね。<chuckles> すごい。
あ、そうなんです。何試合も。一応ね、優勝まで、さ最後まで最後まで、はい、行く予定で
ええ！あ、そうなんですね。楽しみですね、じゃあ。
はい。 はい、そうなんですよ。ちょっと今からちょっとかなり、あの、こう、綿密に立ててかなきゃいけないなっていうのがあってはい。
なるほど、頑張ってください。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
はい、私もアラスカ行きたくなりました。<chuckles>
はい、ぜひぜひ、お勧めですお勧めです、オーロラは。はい。ありがとうございました。いえ、こちらこそ。
ありがとございます。 楽しかったです。